ええ、そうですね。家族とか、こう、そうですね、家族はうん。
うーん。 え、じゃ、た例えば、ん、どあの、家族だと、どの方が一番読みやすいとかあります？
うん。 あ、そうですね。今私、夫と2人家族なんですけど、夫の行動はすごく読みやすくって、なんか、うん、なんか、大体なんだろう、ルーティーン的な行動っていうんですかね。なんか、この人、今これ食べたいんだろうなとか、そういう、なんか、気持ち、はいうん、なんか、あと、これをしてきたんだろうなみたいな、なんか
ええ。 あ、読みやすいんですね。うん。 うん。 あ、はい。 あ、そこまで分かるんですか？ あ、え、そんな何をしてきたか
などっか買い食いしてきたとか、そういう、<chuckles> そういうのも、なんか、分かるんですね。うんうん。
ええ、それは、どういうところから分かるんですか？
ああ、そうですね。それは例えば、なんか、どっか、あの、スーパーに彼に行ってもらったとして、その道中にコンビニがあって、それで
うん。 はい。 はい。はい。
あの、彼が、あの、スーパーから帰ってきて、もう、なんか
はい。 ええ。
たたちょっと、なんか、たべどっか食べなんか「軽く食べたよ」みたいなことを言うと、あ、じゃあ、あそこのコンビニで、あの、例えばファンファミマでファミチキを食べたんでしょうみたいな、そこまで、あの、なんか、予測できるって、なんか、食べたものも、なんか、普段これを食べがちだから、あの、このルートで行くならやっぱり、ファこあそこのファミマに行ったんだろうなみたいな、そういう
うん。はい。 はい。 はい。 うん。 ええ。 うーん。 <giggles> え、それ GPS とかつけてるわけではなく。<giggles>
あ、つけてもちろんつけてないですね。そうそう。なんかルーティン的な、なんでしょう、うん、行動で、この人はこれを食べたんだろうなとか、そういうのが分かるみたいな感じですかね。きむうん。
ああ、そうなんですね。うーん。 ええ、すすっごい旦那さんのこと、お好きなんですね。
うん。 あ、まあ、<chuckles> そうなのかもしんないですね。なんか、観察しているというか、うーん。
<chuckles> でもやっぱ好きじゃないと、観察できないですもんね。
あ、そうですね。ま、それは確かに。ま、嫌いな人の行動は確かにそこまでよく分からないうん、そうですね。確かに。そうですね。あと職場とかの仲の良い友達とかでも、うーん、なんか、ランチで「あ、この人はこの曜日だから、きっとカレーを食べに行くんだろうな」とか、そういう、なんですかね、行動を観察して「あ、出かけたから多分カレーかな」「今出かけたならカレーかな」とか、そういう相手の、なんかルーティン的な、そうですね、ま、気持ちっていうか、そうですね、なんか理論立てて考えて <giggles> なんか、相手はきっとうん。
うーん。 うん、と、そう、そうです。気にならないというか。 ええ。 ああ、はい。うん。 はい。 うん。 ええ。 ああ。 うーん。 うん。 ああ、じゃ、こう、よく見られてるんですね。
ええ、そうですね、やっぱり人を観察すると、なんか、その人の考えっていうか、思考回路っていうのかな、そういうのは見やすくなりますね。うんうん。
うん。 ううん。 うーん。見えてますね。うーん。へえ。え、じゃあ、例えば上司の方が、なんか今日は機嫌が悪そうだなとかいうのはすぐわかる方ですか？
ええ。 うんうん。 うん。